Esatto.
Cioè, più semplice non si può, uhm, ma madonna, me la sto sognando, perché poi, io adesso, tipo sono in America, e qua hanno, ehm, la mhmm, loro la chiamano "Vodka Sauce", cioè, tipo, la salsa vodka, non è assolutamente la stessa cosa, e mhmm, e come ti dicevo, ho provato a rifarla, come mia mamma, seguendo proprio i passaggi in videochiamata, ovviamente non mi è venuta.
Sì. <chuckles> Molto confortevole. Ah! Okay. Okay. Mh. Non ti è venuta uguale.
Ma non avevamo dubbi, su questo.
Eh vabbè, <sighs> il tocco della mamma, è sempre il tocco della mamma. <chuckles> Okay, dimmi.
Sì sì, ma <clears throat> sai quante volte quando eravamo a Londra, ho cioè, ho speso più soldi che soldi, per trovare, la passata, la cosa poi parlo co' lei, mi dice: "Guarda che io uso la passata dell'Eurospin", cioè, io magari avevo speso tipo, 5 € per la passata della Mutti, no, ehm, non lo so, sarà sarà il tocco, sarà l'amore
Sì. Uhm, e esatto. S certo. Eh, ma ci metti quindi anche i pomodoro, poi, dopo?
Uhm, c allora, ci mette no, ci mette solo la passata, la passata quella, sai liscia, classica.
Ne d in questa ricetta? Ah, okay! Ah, sì. Ah, interessante, no, io l'ho sempre mangiata in bianco, invece. Non sì, sì, non c'ho il pomodoro non c'era mai, né nella versione che mangiavo fuori, né in quella che poi ho preparato io, perché giustamente, mi rifacevo un po' sempre panna, però, senza salsa ehm
Davvero? Oddio! Sai che mi trovi un attimo scioccata perché non non l'ho mai sentita in bianco, e e come l come la fai? Cioè, com'è la ricetta?
Ecco. Ah! Allora, praticamente io faccio, anch'io, ehm, burro e cipolla, soffritta nel burro, e poi, mhmm, praticamente metto il salmone, a far a rosolare dentro al al soffritto. Quando cambia colore, ci metto la panna, e no, scusami, ho saltato 1 passaggio, ehm, prima di di metterci la panna ci metto la vodka nella nel salmone, quendi quindi lo faccio rosolare, e lo faccio sfumare col salmone, e una volta che ha sfumato, ci metto la panna, e la panna la condisco con un po' di sale, un po' di pepe e la noce moscata, importantissima
Okay. Mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay, okay.
<sniffs> e questo è il sugo, insomma; molto, molto semplice, molto veloce però e poi a volte se, volendo, se c'è, ma non è indispensabile, una una spolverata di prezzemolo, non ci sta male.

Eh no, invece io, mhmm, diciamo che non la uso molto, e l'unica cosa, cioè magari dove s non stanno male, sono con le zucchine.
Okay.
Se tu fai le zucchine sempre un po' trifolate, saltate nel nella diciamo in padella, un pizzico di menta, le gli dà un po' di, diciamo di personalità, però non <giggles> non sono un amante nemmeno io.
Mh-mh. Mh, mh, guarda, credo Mi ricordo un'amica del liceo, ehm, andai tipo a pranzo o a cena, e fece delle zucchine e credo ci fosse un po' di menta, una cosa del genere, ehm, ovviamente se è una delle prime volte, no, cerchi di non fare troppe storie, di far finta, però no. Ma neanche la mentuccia, c'è un piatto romano, ehm, non so se sono la trippa o la pajata, che va proprio con la mentuccia romana, ma 0 proprio. Non non riesco, no l'odore, no il sapore, no, no, no.
Ah, eh? Cert No. Mh. Sì. Okay. Okay. Ah. Non lo sopporti. Ah okay, vabbè ci sta, comunque è molto particolare, no, capisco che sia una cosa particolare. No, io ti ripeto, questa cosa qui dei funghi, io proprio io non ce la faccio, io se mi mi fanno
Mh-mh. <chuckles> Ma tipo tagliatelle, pasta, ehm, con tagliatelle panna, funghi e salsiccia? Buonissime.
No, ma se No. Eh, a parte che io non mangio carne, quindi non non non le mangerei, però <giggles> però no, però tipo, mhmm, mi hanno fatto un piatto di tagliatelle con i porcini, che me le hanno sembrava, hai capito, che mi avessero fatto la cosa più migliore del mondo, le ho mangiate, scansando tutti i porcini. <chuckles> Si, si. Eh sì, ma infatti ho fatto fatica, ti dico la verità, ce l'ho fatta, ma ho fatto molta fatica, è stata sofferenza. <chuckles>
Ah, e allora niente, scherzavo, okay. Ah-ah. No, e vabbè, però il sapore stava lì. Eh, immagino. I <chuckles> immagino. Grazie mille per la conversazione e buona giornata. Figurati, cia ciao.
Grazie a te, grazie a te atr altrettanto. Ciao, cia c

Mh-mh.
Perché oddio sai che non so perché, cioè questa cosa, ci ho appena riflettuto, non l'ho mai provata a fare.
I <chuckles> Okay, allora hai già un'idea per il weekend, <chuckles> da fare da sperimentare?
Ehm, <chuckles> mi sa di sì per forza.
Eh. Io invece ho un ricordo bellissimo adesso che mi hai fatto pensar mi hai acceso un ricordo con la pasta alla vodka, ehm, perché quando ero ragazzino, ehm, diciamo intorno ai 18 anni così, c'era un ristorante a casa dove la il sabato sera a volte quando andavo coi miei amici era una pizzeria in realtà, però abbiamo scoperto che c'era questa pennette alla vodka che ci avevano incuriosito la prima volta e poi le abbiamo Sì, le pennette, fo io quelle piccoline. Ehm, da lì le abbiam provate una volta mi ricordo che c'è proprio stato un periodo lunghissimo che le abbiamo sempre prese, ehm, però non e anch'io le facevo delle volte però, ehm, quando le ho provate a fare io lì, ehm, la variante che usavano loro era con la pancetta, io invece le faccio col quando le ho fatte, le ho fatte col salmone.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Okay. Sì. Sono sempre le pennette, sì, sì, sì. Sì, sì. Mamma. Okay, mh-mh. Okay, e?
Ehm, ti dirò sicuramente non n q quel ricordo è spettacolare, però col salmone sono delicate, ehm, mhmm, mi mi piacciono molto. Sì, sì, assolutamente.
Okay, da provare, da provare. Allora io, mhmm
Tu invece come li fai? La ricetta com'è?
Allora quando mia mamma li le fa non ci mette pancetta, non ci mette salmone, ehm, praticamente un po' di burro, cipolla che, ovviamente, fa, ehm, imbiondire per un po', ehm, vodka che fa evaporare, così che no mhmm, tutto l'alcol possa andare via, ehm, passata, un po' di sale, lo lascia andare per, boh, non lo so, ti direi mezz'ora, ma può essere che me lo sto inventando. E poi una volta che, ehm, toglie il sugo dal fuoco, aggiunge un po' di panna.
Mh-mh. Okay, sì. Certo. Mh-mh. Okay.